Có chứ, mình làm rất nhiều rồi. Rất nhiều người họ, như vừa rồi trường hợp mình nói đấy, là người ta không biết, đúng không? Mình còn xin hẳn, gọi là, liên lạc với người ta, xin hẳn số điện thoại gọi và mình nói rất từ tốn là "Không biết là anh ơi anh mua sản phẩm này ở đâu, và anh bị tình huống như thế nào?" Và người ta cũng chia sẻ với mình, mà khi mà người ta chia sẻ là mình biết là, à, người ta mua nhầm, không phải mua của mình rồi. Nhưng mình vẫn nói là như thế này, nghĩa là, kiểu: "Anh ơi, cái này không phải là cửa hàng em bán. Thế nhưng mà anh mua như thế này rồi, em có kinh nghiệm hơn thì em sẽ chỉ anh là cái cách có thể hoàn hàng này kia cho cái shop đó." Hoặc là mình có thể hướng dẫn người ta nếu như người ta ch chưa biết cái cách mà hàn ch làm sao cho nó đúng thì mình hoàn toàn xây dựng với người ta. Mình không có một cái, gọi là, cái tâm thế là, kiểu như, phản pháo hay này kia, thành ra là với những người như vậy ấy, có những trường hợp là họ tự nhiên họ thấy mình rất là nhiệt tình, mặc dù mình không phải là người bán hàng cho họ mà mình vẫn hướng dẫn, vẫn bỏ thời gian ra cho họ. Thế là từ sau đó những người như vậy lại thành khách hàng, người ta quay sang người ta ủng hộ mình. Đó, cho nên mình thấy là, à, đối với mọi việc thì cần phải từ tốn, cần phải có cái sự bình tĩnh nhất định thì mới là bán hàng thì mới được. Đúng rồi.
Ồ! Ừm. Ồ. À. Ừm. Ừm. Ờ. Hay quá. Ưm, đúng rồi, cũng phải có sự kiên nhẫn, ừm. Hay quá, giỏi thật. <laughs> Ờ, vậy thì không phải ai cũng như bạn, kiểu như, mạnh mẽ trước những cái bình luận tiêu cực như vậy á, thì nếu như có một bạn có một người bạn mà bị tổn thương như vậy á thì bạn sẽ khuyên họ điều gì?
<laughs> Đúng rồi. Mình sẽ khuyên họ là lên mạng thì đừng tổn thương. <laughs> Bởi vì là, ưm, nếu mà để mà nói về vấn đề tổn thương ấy, thì ví dụ bây giờ bảo bạn bè hay người thân xung quanh ở ngoài đời đấy nói cái gì đấy, thì nói đến câu câu chuyện tổn thương nghe nó còn hợp lý. Chứ còn lên mạng toàn là những người xa lạ, những cái người không mang lại cái lợi lộc gì cho bản thân họ thì tội gì mà phải tổn thương, tổn thương vì cái gì? Vì nghe những lời đó thì tốt nhất là không nghe nữa, coi như mắt không thấy, tim không đau đi, đúng không? Bởi vì người ta đâu có ảnh hưởng gì. Nếu như bây giờ người một người bạn thân hay là gia đình mình họ nói cơ, thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống sinh ng hoạt hàng ngày của họ, thì họ hẵng tổn thương, còn đã xác định lên mạng xã hội thì mình sẽ khuyên người ta là, thôi, hãy tập trung vào những cái gì nó tích cực thì nó mới là cái điều nên làm. Chứ còn lên mạng xã hội bây giờ mà lại cứ đi để ý những cái tiêu cực ấy, thì tự nhiên lại tự nhiên mang cái buồn vào trong người để làm gì? Mang tiêu cực vào trong người làm gì? Đấy, mình nghĩ mình sẽ khuyên kiểu kiểu như vậy thôi để cho người ta hiểu hơn là đấy là cái cách mà cái mạng xã hội, ờ, trên mạng nó vẫn vận hành.
Ủa, ủa? <laughs> Ừm. Cũng thúng. Đúng. Tim không đau, <laughs> đúng. Đúng rồi. Ồ. Đúng. Đúng rồi. À.

À, thực ra thì sau những cái trải nghiệm đó thì, ờ, mình vẫn sử dụng như cũ thôi. Mình hoàn toàn là không không hề hấn gì từ cái việc mình lên mạng xã hội để giải trí, cũng như việc mình lên x mạng xã hội để bán hàng, thì hoàn toàn là mình thấy những cái điều đấy bây giờ ló là rất hết sức bình thường, mình phải chấp nhận nó. Còn nếu như mình cứ nghĩ, cứ nói nôm na là nếu như không chấp nhận được ấy, thì tốt nhất đừng lên mạng xã hội nữa, bởi vì nó là một cái xã hội thu nhỏ mà, nó cũng như xã hội ở ngoài đời thôi. Bây giờ ra ngoài thì phải, ờ, có những cái sự việc nọ, sự việc kia, có những cái tiêu cực và cũng có những cái tích cực chứ, đúng không? Chứ đâu phải lúc nào nó cũng tiêu cực đâu, phải chấp nhận cái điều đó.
Ờ. Ừm. Ừm. Đúng thật. Đúng rồi. Đúng. Đúng rồi. Thì hồi nãy mình có nghe bạn nói là bạn cũng, gọi là sau này là bạn cũng lơ luôn mấy cái bình luận tiêu cực như vậy, thì, kiểu như, bạn có thấy là bạn mạnh mẽ hơn hay là, kiểu như, thờ ơ hơn với những cái t bình luận tiêu cực trên mạng xã hội sau những việc đó?
<chuckles> Đúng rồi. <chuckles> Mình thì, ờ, mạnh mẽ thì mình vẫn mạnh mẽ sẵn rồi, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ thờ ơ nh với những cái đấy. Bởi mình vì mình thấy nó bình thường mà, mà nó lại chả tốt gì cho mình nữa thì chả có việc gì mình phải để ý đến nó quá nhiều cả. Tốt nhất là mình cứ kệ, coi như là đúng, bạn nói đúng đấy, là thờ ơ với nó luôn đi, kệ đi, nó đâu có ảnh hưởng gì đâu. Ai muốn nói gì cứ nói, việc mình làm mình cứ làm, miễn làm sao mình làm tốt, mình không xấu hổ với cái tâm can, với cái con người của mình. Đấy, thì là mình nghĩ là cái đó mới là cái điều quan trọng.
Ờ, ờ. <chuckles> Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. <chuckles>

<laughs> Thường thì thái độ của họ sẽ không thay đổi. Bởi vì là cũng chả biết được người ta comment như vậy, bình luận như vậy với cái mục đích là gì, đúng không? À, có thể là người ta là một người rất là tiêu cực, có thể là đó nếu như đó lại là cái đối thủ của mình đi chẳng hạn, thì nói thật là mình có nói giời đi chăng nữa thì người ta vẫn như thế thôi. Cho nên là đấy, à, thì mình mới so sánh là ngày xưa mình hay mất thời gian với những cái bình luận kiểu như vậy, cho nên bây giờ mình rút kinh nghiệm, mình kệ thôi. Ờ, trên Mạng xã hội nó là một cái xã hội thu nhỏ mà, ai muốn nói gì là việc người ta, làm sao mình cấm được người ta. Đấy, kệ thôi.
À. <laughs> Ờ. Ồ. Ờ, kệ. <chuckles> Đúng rồi. Chính xác luôn, ờ. Ờ, vậy cái lúc mà bạn bình luận nhẹ nhàng như vậy á thì họ có trả lời bạn lại hông? Nhưng mà họ vẫn sẽ trả lời theo, kiểu, gọi là, tiêu cực lắm, đúng hông bạn?
Đúng rồi, thường là người ta sẽ vẫn giữ cái thái độ tiêu cực thôi. Người ta vẫn bảo là, kiểu như là "Mày lừa đảo, mày còn lắm mồm này kia." Đấy, <chuckles> cái đấy là chuyện hết sức bình thường. Đấy, chứ ít khi mà có người người ta, kiểu như, khi nghe mình nhẹ nhàng thì người ta lại bình luận nhẹ nhàng lại thì cái đấy là hiếm lắm, ít khi gặp những cái tình huống như vậy lắm.
Ờ. Trời ơi, nghe tệ quá vậy. <chuckles> Wow. Đúng thật. Rất là hiếm luôn, kiểu như, có đúng chắc 1% trên 99% quá. <laughs>
<chuckles> Đúng rồi, kiểu như vậy. Thì tất nhiên nếu như có trường hợp mà người ta bình luận lại lại người ta khi mà người ta thấy mình nói năng nhẹ nhàng và rất là thấu tình đạt lý chẳng hạn, thì người ta đôi khi là người ta cũng trả lời lại comment là có thể là đâu đó người ta còn xin lỗi này, rồi là người ta lại tiếp tục lại trở thành khách hàng của mình. Đó, cho nên là mình thấy là tốt nhất hãy dùng cái cách nhẹ nhàng mà đối đáp với người ta, là cái cách hay nhất cho những người như mình bán hàng ở trên mạng.
Ờ. Ừm, hay Đúng rồi. Đúng rồi, kiểu, bán hàng nó cũng, kiểu như, làm dâu trăm họ, đúng hông bạn?
Đúng rồi, làm dâu trăm họ đấy, chứ nếu bây giờ mà cứ thấy bình luận như vậy là cứ sửng cồ lên thì mình thấy là chỉ thiệt mình thôi. Đấy, vừa không bán được hàng, mà lại vừa mang cái cảm xúc tiêu cực, đó.
<chuckles> Đúng rồi. Ư. Ừm, nhiều khi còn bị mất uy tín nữa.